Wenn's voll ist, ist es voll und dann landen halt nicht noch 20 Sachen drin. Und ja, wenn du drunter bist, kannst du dir überlegen, ob noch was reinkommt. Aber, äh, vielleicht kann man ja auch mit 'ner Budgetbegrenzung direkt, äh, einkaufen gehen.
<giggles> Ja, ich glaube also, du hast direkt 2 Punkte genannt, die ich nicht mache, die aber so sinnvoll wären. Ähm, das eine ist, vorher in den Kühlschrank zu gucken. Das ist so banal, und ich erinnere mich auch, dass mein Vater das immer gemacht hat, bevor er einkaufen gegangen ist. Das ist ganz witzig, dass ich das sogar halt eigentlich miterlebt habe beim Heranwachsen und es selber gar nicht mache, obwohl's so banal ist und eigentlich so logisch. Äh, da danke ich dir auf jeden Fall jetzt schon für diesen Punkt. Ähm, das ist sehr hilfreich. Das werde ich definitiv das nächste Mal machen.
Mhm. Super.
Ich hatte irgendwie das Gefühl: „Ja, ich weiß doch, was ich da habe oder was ich nicht da habe“, und dann vergisst man doch Sachen, weil sie dann irgendwo weiter hinten stehen oder so. Das ist 'n guter Punkt und auch mit dem Budget, dass ich mir eins für die Woche festsetze. Ich glaube, das wäre ganz wichtig für mich, ähm, dadurch, dass ich alleine lebe. Ich gehe dann auch mal zwischendurch einkaufen und mache jetzt nicht so den einen großen Wocheneinkauf. Aber ja, ich glaube, das wäre sehr sinnvoll, dass ich das Geld vielleicht sogar bar abhebe, denn ich bin so 'n Kartenmensch, und, ähm, genau, auch so kleinere Beträge summieren sich dann ja mal schnell. Ähm, das ist auch 'ne sehr gute Idee und ich glaube, ich werde das auch so machen, dass ich dann das Geld, was ich mir als Budget vornehme, bar abhebe und dann habe ich nur das.
Mhm. Mhm. Ja.